يعني هو على حسب، سنة تبقى المطرة فيها جامدة أوي، وألاقي الشوارع متغرقة والدن وسنة ما تمطرش فيها غير مرتين 3 ان يعني الدنيا ما بقتش زي زمان بقى كان يعني كُنت أشوف كده الشتا ده ما بيبطّلش مطرة، ت ترخ، ترخ، ترخ وننزل الشارع ونلعب في المطرة، ويا مطرة رُخي رُخي على قرعة بنت أختي ونقول بقى الحاجات دي بتاع <laughs> ان فالمناخ أختلف، أختلف جامد جدًا من من الوقت اللي إحنا كنا في صغيرين لدلوقتي، لأ وكمان الحَر بقي غير.
امم. يا نهار أبيض! امم. امم. <laughs> أيوه، أي أيوه امم وده مأثر أنت إيه رأيك ده م ده مأثر على الزرع ومأثر على الحاجات والّا مش فارقة أوي يعني كده، كده هم بيعملوا بقى وسائل الري اللي بيعملوها فالمطر مش فارق أوي أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟
آه. لأ ده أثّر بقى كتير ليه؟ لأن الجو ما بقاش الفصول منتظمة، بقى الحَر مثلًا الأوقات اللي بيبقى فيها الجو حَر أكتر من الجو البارد أو الشتا، فأثر على بعض المحاصيل كده وخليتهم يتدّخلوا اللي هو التدخل الجيني بقى إن هم يلجؤوا إن هم يعملوا محاصيل بتدخلات جينية مش طبيعية آه، حاجات بقى باللي هو بيعدلوا فيها وراثيًا وفيها عشان تتأقلم بقى مع الجو ده، أو يلجؤوا للصوبات الزراعية بس بتبقى مكلفة، والفواكه والخضار بت بتباع بسعر أغلى، فطبعًا الموضوع ده أثّر جامد و بقى ليه تأثير إقتصادي كمان.
امم. امم. بسبب الحَر. امم. آه. امم. طب إيه تأثيره بقي الاقتصادي بقى على المواطن يعني أنت ب بتحس ده إزاي يعني إيه الملموس بالنسبه لك؟
ياه! كتير، يعني هاقول لِك حاجة، أنا مثلًا كُنت بافصل التكييف بتاعي زمان خلاص، هييجي شهر 9 10 مثلًا أو أول 9 خلاص مش هاشغل التكييف، دلوقتي ب باقعد لغاية شهر 11 التكييف شغال أدي كده شهرين زيادة زادت فيهم فاتورة الكهرباء تمام، ده جزء من
امم. تمام. طب هي ما بتترحلش؟ يعني أنت الشتا مثلًا ما بيترحلش يعني بدل ما الصيف كان بيهجم بدري دلوقتي الصيف مثلًا ما بقاش يترحّل شوية متأخر أنت فاهم قصدي يعني نفس الفكرة بتاعة الشتا؟
لأ، لأ، لأ أيوه، أيوه، أيوه فاهمِك لأ، لأ، لأ، هو الشتا مدته بتقل.
بتصيّف بدري برضه؟ ياه!
آه يعني الشتا الشتا بالضبط بالاقي الشهرين اللي هو 1 و2 ونص 3 وهوب شكرًا بقى الجو ابتدي يحرر تاني إيه ده بقى تمام؟ آه ما الجو الجو غَيَّر عن زمان يعني بقت الدنيا الجو حر جدًا فأدي أول حاجة تأثير ليه كانت فاتورة الكهربا بعد كده بقى المحاصيل، المحاصيل اللي بتغلي يقول لِك أصل الجو مش عارف إيه اللي حصل فيه أصل ال الزرعة باظت من الحَر، أصل مش عارف إيه؟ الطماطم باظت فغليت عشان محصول الطماطم قليل تمام؟
معقول؟! يا نهار أبيض! امم صعبة أوي. آه فاتورة صح. امم. امم. آه فبيحمّلوا المواطن هو ال تكلفة الخسارة بتاعة الزراعة يعني.
بالضبط. فكل آه فكل ده بييجي التغيرات المناخية دي كلها بتصُب في حاجات إقتصادية و ون وإحنا اللي بندفع في الآخر وأنا اللي بادفع أنا وباشتري الحاجة.
امم.